Istirahatnya itu, eee, sebetulnya wah ini agak sulit juga, nih, <chuckles> cuma, mmm, mari coba kita diskusikan. Kalau menurut persepsi saya, sih, titik terakhir itu ketika kita, eee, bisa dikenang, ya, ketika kita tidak ada di dunia ini dan kita bisa dikenang sebagai orang yang baik gitu lho, Kak. Kalau saya definisi saya adalah ketika saya dikenang sebagai ibu yang baik gitu sih, Kak.
Oh, seperti itu. Heeh heeh heeh. Iya. Oke. Oh, o o o oh. Heeh. Wah, <laughs> dikenang sebagai ibu an ini ini balik ke jangka panjang lagi, Mbak, ya, waduh. Apakah ini masih panjang menurut Mbak, atau ini udah menjadi jangka pendek sekarang, nih?
Iya. <chuckles> Betul, iya. Wah, kalau masalah waktu, eee, kalau dikenang itu, kan, berarti kita udah nggak ada, nih, Kak, <laughs> di dunia gitu ya. <chuckles>
Heeh. Nah i itu it oke, itu, kan, terkait yang barusan, ya. Nah ini kalau jangka panjangnya terkait dengan, eee, apa mendidik anak gitu sehingga dia baik-baik saja itu, kah, apakah masih jangka panjang atau udah mulai mudah gitu, udah mulai terlihat gitu tujuannya, gimana, Mbak?
Iya iya. Mhm mhm. Betul. Iya iya. Oke. Iya, jadi indikator, eee, pertama mungkin, kan, tadi dari tingkat kedewasaan anak-anak gitu ya, Kak, ya. Bagaimana dia bisa, eee, apa namanya, memperlakukan, eee, kita sebagai orang tua itu sesuai dengan value yang sudah kita ajarkan gitu loh, Kak. Kalau untuk sekarang ini, sih, ya, alhamdulillah, sih, Kak, maksudnya kita agak eee, sudah melihat, ya, walaupun memang dengan proses itu, kan, pasti ada, eee, dia melengosnya gitu ya, Kak, ya, ada yang salahnya gitu. Melengos itu maksudnya keluar dari jalur gitu sesekali, kan, nggak papa lah gitu, kan. Tapi, kan, kita masih eee, selama kita masih ada maka kita bisa, eee, masih mengingatkan anak-anak kita gitu loh, Kak. Gitu. Jadi ketika mereka sudah menikah terus juga dia merek mereka menerapkan pola yang sama untuk mendidik anak gitu ke arah yang lebih baik, ya, menurut saya itu itu suatu pencapaian yang luar biasa, sih, gitu, Kak.
Iya iya. Hmm. Oke. Iya. <chuckles> Melengos. Oke. Oke. Iya, oke. Mungkin ini betul-betul target yang jangka panjang, ya, karena kehidupan itu, kan, luas itu. Oke, baik. Nah, dalam hal hal karir, eee, apakah sukses itu berarti mencintai pekerjaan, Mbak, atau, eee, memiliki dampak pada orang lain itu? Mana sih yang lebih penting, tuh?
Hmm. Baik. <chuckles> Betul.